Heeh, betul. Heeh, betul betul. Jadi kayak
Iya iya, itu dia. Benar benar. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh, Kak, kalau misalnya udah ada nih kan masyarakat kita gitu kan yang udah, eee, turun tangan langsung gitu ya, dengan sukarela kan, nah buat organisasi, cari rekrutmen, gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang harus didukung sama pemerintah ya kan. Nah, sementara kan pemerintah sen sendiri kan udah kewalahan, jadi kalau udah ada nih dari warganya yang, eee, bikin ide kayak gitu, nah, itu lah yang harus di-support gitu kan, didukung gitu kan. Baik dari segi dananya gitu, mungkin atau perlengkapannya gitu kan, biar bisa belajar dengan baik gitu kan. Nah, jadi kan lebih terjangkau semua anak-anak tuh, apalagi bayangin deh kalau misalnya di setiap kota ada tuh yang kayak temen Kakak gitu kan, yang bikin komunitas yang bantu anak-anak jalanan kan. Nah, jadi kan lebih terjangkau. Iya, wah aku salut banget sama temen Kakak itu, waduh.
Heeh, mhm. Iya. Ah. Iya, betul. Mmm. Mhm, mmm. Iya iya betul. Betul. Iya. Betul betul. Iya. Mhm. Betul betul. Mmm. Hmm. Iya. Mhm mhm. Iya. Mmm. Iya, betul. Heeh heeh. Iya iya. <chuckles> Dingin banget ya, Kak, ya, itu.
Hmm, kira-kira Kakak